Muda muda mulai ada di pikiran nih, beban yang harus dipikirin untuk 5 toko ya? 5-7. <chuckles>
5-7, betul. Udah mulai ada jadi, sales-nya, terus meng-handle timnya, 1 toko itu bisa 5-10, kayak gitu tuh udah mulai udah mulai kepikiran, tapi menurut aku masih ter-handle ama aku, menurut aku masih bisa, kayak gitu Kak. Masih kepegang.
Masih kepegang ya? Ah, itu kan Kakak ngurus 5-7 store waktu, itu Kak. Apakah itu berarti Kakak harus datang secara fisik ke tokonya satu-satu, atau gimana tuh Kak? Perjalanannya, macetnya, aku belum dapat aku belum tahu nih, kayak gimana tuh?
Oh, ya, betul. Tadi temennya ada Oke, gini, jadi memang betul dalam 7 toko itu aku harus mengunjunginya, tapi sehari itu hanya, eee, maksimal 3, boleh 4 kalau misalkan ada cuti. Misalkan jadi kalau cuti pun kunjungan toko harus tetap sama sebulannya, misalkan satu toko 5 kali dalam sebulan, berarti itu minimalnya. Kalau misalkan udah 10 atau du dua belas toko kan berarti kan, du dua belas kali 5, 60 kali kunjungan gitu kan, dibagi s
Bentar bentar Kak, sori sori heeh, sori nih aku potong. Kakak harus mengunjungi 5 toko eh, 1 toko itu 5 kali dalam 1 bulan?
5 kali dalam 1 bulan, tapi seharinya itu minimal 3, 3 toko, A, B, C. Iya, boleh. Misalkan toko per hari pertama
Lah, berat Minimal 3 oh, beda-beda? Boleh boleh boleh, beda-beda? Oh, kirain 1 toko harus 5 kali. <chuckles> Waduh, nggak ya? Salah salah, oke.
Mmm, nggak dong. Iya, jadi hari pertama A, B, C, hari ke-2 E, F, G, kayak gitu. Kalau udah 12 toko balik lagi ke awal A, B, C, kayak gitu Kak.
Oke.